Bạn ơi, ờm, thực ra thì cũng sắp Tết rồi ấy, mình cũng có một vài, à, suy nghĩ rằng là bây giờ mình cũng có công việc rồi, thì mình cũng có thu nhập, ờ, mà mình cũng đi học xa, đi làm xa nữa, thế là khi mà mình về quê, 1 năm mình về có 1-2 lần thôi à. Bây giờ, mình cũng có khá là nhiều người và mình cũng đặt ra mục tiêu cũng như là có, ừm, nhiều người để mình mua quà cho họ ấy, ví dụ như là, ờ, cháu này, xong rồi là em gái này, anh trai, bố mẹ với cả ông bà nữa, nên nói chung cũng là rất là nhiều. Mà mua đồ Tết ấy thì mình không biết là, ờ, ừm, mua cái món quà nào đó cho nó ý nghĩa này, ờ, mua quần áo, hay là ờ mua đồ trang trí, hay là mua ôi giời ôi! Nhiều lắm, mà nhiều nhiều độ tuổi như thế thì mình không biết chọn quà như thế nào cho nó hợp lý, cũng như là cái, ờm, ngân sách của mình đề ra ấy, bạn có thể gợi ý cho mình một vài, à, món quà được không?
Ừm, mình đây. À, rồi. À. Mình hiểu. Mình hiểu. Ừm. Mình hiểu ý bạn. Ừm. Rồi, OK. Vậy là cái trường hợp bạn đang gặp phải là bạn đang muốn là tìm những ước quà tặng làm sao cho nó thật ý nghĩa, cho từng cái đối tượng khác nhau, đúng không? Bố mẹ hay ông bà, hay là các em, hay các cháu, rất là nhiều người. Rồi, thế thì, à, thực ra đấy, trong vấn đề này thì cũng có khá là nhiều người h họ cũng đang rất là băn khoăn cơ, chứ không phải riêng gì bạn đâu, bởi vì là cái này là rất hay thường gặp mà. Cái này nó là cái vấn đề, gọi là, của cuộc sống thôi, không có gì, gọi là là, đáng phải lo nghĩ quá nhiều cả. Bạn đừng có lo, mình sẽ ở đây để cùng, gọi là, tìm cái phương pháp giải quyết cho bạn. Thế thì mình cũng xin phép là sẽ hỏi bạn thêm một số câu hỏi nhá, để mình có thể đưa ra được cho bạn những cái lời khuyên làm sao cho nó phù hợp với bạn nhất này. Rồi, thế thì nhá, mình muốn hỏi một chút là khi mà bạn muốn tặng quà cho một ai đó đi chẳng hạn, ví dụ bố mẹ hay là ông bà này kia, thì cái mục đích chính của món quà đấy, thì bạn có muốn là có nghĩa là bạn có xác định được cái mục đích chính không? Ví dụ như là, à, ừm, tặng cho bố mẹ thì bạn có xác định được, à, bây giờ tặng là phải món quà nào thể hiện được cái tình cảm hay là cái sự biết ơn? Hay là ví dụ với bạn bè hay là với đồng nghiệp đi này kia chẳng hạn, thì, à, có phải là cái mục đích bạn cũng xác định được là để giữ mối quan hệ này kia không? Đại khái là bạn có xác định được rõ từng cái mục đích không ấy?
Chuẩn luôn. <laughs> Đúng rồi. Ừm, mình đây. À! Rồi! Bây giờ ấy, về ông bà trước đi, mình mong muốn là, ừ, thì ông bà thì bây giờ cũng có tiêu xài gì nhiều đâu, mà quần áo đồ các thứ thì, ừm, cũng không có thiếu, mà cũng không có ăn diện gì nhiều. Thế là á, ừ, mình cũng mong muốn là có một cái món quà gì đó ý nghĩa, đối với á, ờ, độ tuổi của ông bà hiện tại bây giờ. Đó, với cả về, ờ, bố mẹ đi, bố mẹ thì, ờ, ừm, mình cũng, ờ, trước giờ mình đi học thì mình cũng tiêu tốn khá là nhiều về tài chính của bố mẹ, thế là mình cũng, ơ, đang nghĩ là nên là chi tiêu, ơ, à, mua quà gì cho bố mẹ, à, thật là nhiều tiền vào đấy, ờ, mạnh tay một tí. <laughs> Rồi! Còn về em gái, anh trai thì nói chung là nếu mà mọi người, ờ, ờ, có cần hoặc là có thiếu cái gì thì mình cũng sẽ mua sắm theo yêu cầu của của của hai người đó. Nhưng mà về cháu của mình ấy, ừm, cháu ở bên, ơ, ngoại của mình, đó, bên nội của mình thì khá là đông. Mình cũng không biết là mua món quà gì cho nó phù hợp với độ tuổi của bọn nó để nó có thể, à, diện Tết hay là có, ừm, có cái gì đó nó dùng được ấy, mình không biết nữa.
Ông bà, rồi. Mình hiểu. Bố mẹ đi, rồi. À, rồi! <chuckles> Mạnh tay tí, đúng không? Rồi. Ừm, nhất trí này. Ừm, mình hiểu rồi. Ừm, vậy là tính ra là những cái, ơ, đối tượng của bạn cũng khá là nhiều, đúng không? Và bạn cũng xác định được một cái mục tiêu nó đại khái là cũng rõ ràng hơn rồi ấy, đúng không? Ông bà thì nhiều khi là cũng không cần những cái quà gì nó quá là phức tạp, thế nhưng mà bố mẹ thì bạn lại muốn chi mạnh tay hơn, bởi vì là bạn cũng, ơ, ngốn của bố mẹ khá là nhiều trong vấn đề tiền bạc, à, trong quá trình, ờ, mà bạn, gọi là, sinh sống và làm việc, đúng không? Rồi, thế thì, à, có bao giờ nhá, bên cạnh đó bạn có để ý được là những cái sở thích hay là những thói quen của những cái người mà bạn muốn tặng không?
<laughs> Đúng rồi. Ừm. Ừm. Để mình nhớ nha. Chắc là mẹ của mình đi, thì có vẻ như là thích đồ, mặc quần áo đẹp, với cả là á, ờ, chăm sóc da. Đấy. Ờ, còn bố mình thì, à, ờ, bố mẹ ờ, bố mình ấy, ờ, thường thường ở trong gia đình mẹ mình là người cất tiền, thế là bố thì cũng hay dành dụm tiền để Tết đi đánh bài ấy. <laughs>
Ừm. À! Có để ý đây, đúng không? Rồi. Đã có dữ liệu rồi đấy. À, rồi, mình hiểu. Việc đấy bình thường mà!
Ừ. Ừ, thế là mình cũng đang nghĩ là "Uầy! Cho bố bao nhiêu tiền để Tết này đi đánh bài đây? Cho nó phù hợp?" Đấy, <laughs> rồi, nói chung là sở thích của bố mẹ là như thế, còn ông bà thì, à, ở khác nhà, cho nên là mình cũng không để ý lắm ấy bạn.
À, ngon lành. Ừm, mình hiểu rồi. Vậy là tính ra là bạn cũng có để ý được những cái sở thích của từng người, đúng không? Mẹ thì lại thích những cái đồ, kiểu như là, quần áo đẹp hay chưng diện này kia, nà bởi vì là mẹ bạn thì là phụ nữ mà, cái điều đó thì có thể hiểu được. Còn bố bạn thì lại rất dễ nha, đá, cho bạn chỉ cần, gọi là, tặng tiền này kia, thì đó cũng có thể coi là một cái dữ kiện để bạn có thể dựa vào đó để bạn tặng quà. Thế thì mình muốn hỏi thêm một bạn một chút nữa ấy, là đối với bạn đi, không cần nói là một cái đối tượng nào đó cụ thể nhá, thì bạn thường ấy, bạn muốn là những cái món quà của bạn này này, nó sẽ mang lại cái cảm xúc, hay là cái tính hữu dụng? Hay là bạn thích là món quà nó phải mang một cái tính chất, gọi là, kỷ niệm lâu dài là nhiều hơn?
Ừm. Ừm. Ừm, mình mong muốn nó lâu dài đấy, nó thiên về cái sự lâu dài cũng như là, ờ, khi mà cái món quà nó lâu dài ấy, thì, ờ, ờ, người nhận sẽ cảm thấy là, ờ, ờ, được gắn bó với cái món quà mà mình tặng nó cũng như là cái, ờ, ý nghĩa vậy á. Ờ, có vẻ là như thế, mình nghĩ là như thế thôi chứ không biết là nó có đúng không. <laughs>
Lâu dài. À, rồi. Rồi, thế thì, à, nãy giờ hỏi qua thì có thể là cũng hiểu được là bạn cũng, a, có những cái sự để ý về sở thích này, rồi là bạn cũng có những cái mục tiêu cho những cái món quà của bạn là nó phải mang lại cái điều gì cho người được tặng, đúng không? Thế thì mình muốn hỏi một cái nữa là, à, không biết là cái ngân sách của bạn nhé à, của bây giờ hiện tại như còn bạn có thể dành ra cụ thể là bao nhiêu tiền? Có nghĩa ngân sách là bao nhiêu dành cho cái việc tặng quà cho mọi người này không?
Ừm. Nói chung là mình cũng đạt ra mục tiêu cũng khá là ừm, ờ, cũng tặng nhiều người đấy, nhưng mà cái ngân sách của mình có vẻ nó cũng rất là hạn hẹp. <laughs> Nói thật là như thế. Rồi. Thì chắc là từ đây đến Tết đi ha, à, mình cũng sẽ dành tầm 5 đến 7 triệu cho cái việc mua quà cho mọi người.
À, cũng nhiều chứ. Ừm. Rồi. <chuckles> Ừm. Thế là nhiều rồi. Ô kê. Ừm, thế là được rồi. Thực ra nhiều khi ấy, có những cái món quà không cần phải mang cái tính chất là, à, gọi là, vật chất quá nhiều đâu. Á, cho nên là bạn cũng đừng quá đắn đo với cái việc là phải mua những món quà đắt tiền quá nhá, bởi vì là toàn là người thân ở quê thôi, đúng không? Không cần là phải quá vật chất đâu. Đấy, nói như vậy để cho bạn cảm thấy là bạn thoải mái hơn trong vấn đề chọn quà. Thì, à, nghe câu chuyện của bạn thì có lẽ là mình cũng đã hiểu hơn rồi, thì mình cũng xin phép là đưa ra những cái gợi ý và những cái lời khuyên để cho bạn có thể chọn được món quà ưng ý nha. Ấy, thì thứ nhất là mình cũng không muốn là mình sẽ, gọi là, chỉ cho bạn cụ thể là bạn sẽ phải tặng cho bố là tiền hay là tặng cho mẹ cái quần áo nào cụ thể đâu. Mình sẽ để cho bạn chọn vấn đề đó, mình sẽ chỉ nói theo một cái phương diện là bạn có thể có một góc nhìn và bạn có một cái phương pháp cụ thể để bạn bạn chọn quà thôi nha. Rồi, thì đầu tiên đấy. Thì bạn hãy cố gắng nhé. Tất nhiên tặng cho ai thì bạn biết là là ví dụ tặng cho ông thì là biết rồi, là tặng cho ông hay bà hay tặng cho bố mẹ này kia thì tất nhiên là m mình cũng muốn gợi ý là bạn nên xác định rõ những cái mối quan hệ trước khi mà bạn chọn quà. Bởi vì là ấy, cái mức độ thân thiết ấy, nó sẽ quyết định cái độ cá nhân hóa của món quà cơ, cho nên là bạn nên chọn quà nó sẽ phản ánh đúng cái khoảng cách giữa hai người, không quá xa cũng không quá gần. À, đại khái là ví dụ như á như bạn vừa nói đấy, bố thì hoàn toàn là bạn có thể xác định rõ được mối quan hệ rất là thân thiết rồi, đúng không? Không cần quá cầu nệ. Bố thích đánh bài thì tặng cho bố tiền, để bố Tết bố có tiền để bố đánh bài rất dễ dàng mà, đúng không? Còn mẹ thì chỉ đơn giản là, à, bạn tặng cho những cái món đồ quần áo mà mẹ thích, hoặc có thể là có thể hỏi thẳng mẹ luôn là "À, những cái áo như thế này mẹ có thích không? Con mua cho." Thì tự nhiên là mẹ cũng sẽ thích hơn là cái việc là tự nhiên bạn mua một cái món mà tự bạn chọn thì cũng đôi khi mua về mẹ bạn lại không thích thì tự nhiên lại phí tiền ra, đúng không? Đó. Và tất nhiên nhá ví dụ như với ông bà đi. Thì bạn hoàn toàn là bạn có thể là mua cho ông bà, ví dụ như ông bà thì chắc chắn là không cần vật chất nhiều rồi, có khi lại chỉ cần là có cái sự hiện diện của cháu về quê thôi đã là một cái món quà rồi. Đấy, thì bạn có thể tặng thêm ví dụ cho ông bà những cái khăn ấm, những cái áo ấm, không cần phải quá đắt tiền nhưng mà cái đó nó chỉ mang tính chất là tượng trưng, có nghĩa là bạn đã có mặt ở nhà về quê ăn Tết, à, có cháu về rồi là có thêm một quà nữa thì tự nhiên ông bà sẽ vui thôi, không cần phải là cụ thể là món quà nào đâu. Còn cái bọn trẻ con chẳng hạn ở trong xóm nè, à, h-hay là các cháu của bạn, à, về, nhiều khi nhá, nhiều quá thì cũng chả biết là mua như thế nào. Có thể là bạn có thể tham khảo cái vấn đề là, à, mua những cái đồ ăn ở trên thành phố thì mới có ví dụ pizza này kia nè, à, mua về cái loại pizza mà tươi đấy, về xong bạn mới nướng lên, đấy, những cái món đồ đấy có thể là ở quê sẽ không được ăn nhiều. À, mua về cho có nghĩa là có một cái buổi tiệc này, à, một đám trẻ con lao vào cùng ăn thì nó cũng sẽ vui hơn là cái vấn đề là tặng cho mỗi đứa một cái đồ chơi, thì tự nhiên nó nhiều như thế nó rất là khó, đúng không? Thì bạn thấy sao nào?
Thế á? Đúng rồi. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ô, thế á? Ừm, mình hiểu. <laughs> À. À, mình hiểu. Ờ. Hợp lý! Mình thấy là khang rất là hợp lý, những cái món quà mà bạn gợi ý cho mình ấy, nó không quá nhiều về cái ngân sách ấy. Thế là mình cũng lo ngại về cái ngân sách của mình, liệu là mình bỏ ra nó có đủ không? Mà á, bạn gợi ý cho mình những cái món quà đa phần là á, ờ, về cái ý nghĩa, cũng như là cái giá trị của món quà nó không có nhiều quá, không có đắt tiền quá, nó vừa hợp với túi tiền mà nó vừa ý nghĩa nữa, phù hợp với từng lứa tuổi nữa. Thế thì, trời ơi, chắc là thời gian sắp tới mình s cũng sẽ cân nhắc và chọn lựa theo những cái gợi ý mà bạn gợi ý cho mình.
<chuckles> Đúng rồi. Đó. Đúng rồi! Thực ra thì, à, cái, a, ngân sách của bạn thì tuy rằng là nó thực ra không quá ít đâu, nhưng nó cũng chả quá nhiều, nó ở cái mức, gọi là, đại khái là trung trung thôi, đúng không? 5.000.000-7.000.000 thì cũng không thể nào mà bạn mua được những cái món đắt tiền, thì bạn hãy chú tâm vào những cái vấn đề nó mang những cái ý nghĩa dành cho đối tượng nhá. Rồi, thêm cái nữa mình muốn gợi ý cho bạn ấy, là bạn nên chọn quà làm sao mà cho mọi người có thể sử dụng được trong cái đời sống hàng ngày thì nó sẽ hay hơn, bởi vì những cái quà ấy mà dùng được trong đời thường ấy, sẽ tạo ra một cái cảm giác gần gũi và thực tế hơn. Bởi vì bạn nên nghĩ đến những cái món quà là nó sẽ đồng hành với những cái người nhận ra sao sau khi được tặng, đúng không? Đấy, có thể là, à, tặng, à, cho bố một cái, gọi là, gậy được cái cái đấm lưng, cái massage đấy ấy, và cái đấy có khi là cả bố hay là mẹ đều dùng được cơ. Thì cái đấy mình sẽ để cho bạn tự lựa chọn để phù hợp với tài chính của bạn hơn nha, nhưng hãy cố gắng là làm sao chọn những cái món quà mà, à, trong ngày thường mọi người cũng có thể sử dụng được. À, cứ nhìn thấy cái đó là nhớ đến bạn thì nó rất là ý nghĩa, đúng không? Bạn thấy thế nào?
À, mình hiểu. Ôi giời! Ừm. Ê, ý là, bạn nhắc thì mình mới để ý nha, dạo này bố mẹ mình làm việc cũng khá là đau, ừm, đau nhức mỏi cổ ấy. Đấy, thế là cái gợi ý mà mà dùng hàng ngày mà, kiểu, mấy cái máy mát xa này hoặc là những cái đấm lưng thì nó khá là tiện lợi, mà nó còn, ờ, tốt cho sức khỏe của bố mẹ mình nữa. Tuyệt vời! Ừm.
Rồi. <chuckles> Đấy. Đúng đó. Những cái máy mát xa bây giờ giá nó cũng khá là rẻ mà. Bạn có thể lên những cái sàn thương mại điện tử, canh sale để mua, cuối lăm thì họ sale nhiều lắm, á. Và nhá, thực ra đấy, bạn cũng nên tránh những cái món quà mà gây áp lực cho người nhận, bởi vì những quà nào nhá mà quá đắt hoặc là quá phô trương ấy, có thể khiến người người khác nhận cũng sẽ bị ngại. Tất nhiên là nếu như những người trong gia đình là bố mẹ đi, thì có khi bố mẹ lại còn mắng cho ấy, bảo là "Không biết tiết kiệm tiền, toàn mua những cái đồ nó đắt quá" Đúng không? Còn những người nào mà ví dụ như là chỉ là họ hàng thân thích thôi thì tự nhiên họ lại bị ngại nếu mà phải nhận những món quà nó quá đắt tiền, đấy. Bạn nên để người nhận cảm thấy thoải mái khi nhận quà, không phải là, à, bị áy náy hay là bị gánh nặng là "Ôi, trời ơi, quà mà đắt tiền như thế này thì có khi lần sau lại phải đáp lễ thôi." Đấy, sợ là mọi người sẽ nghĩ như thế cơ. Ấy, thì bạn thấy sao?
<laughs> Mình hiểu. <chuckles> À, rồi, ê, đúng thật nha. Ờ, trước giờ mình cứ nghĩ là mình phải mua cái món quà gì đó đắt tiền thì người ta mới cảm nhận được cái giá trị mà mình trao tặng cho họ ấy. Nhưng mà ờ, khi mà bạn gợi ý như thế thì đúng thật là bây giờ người ta nhận những cái món quà nó nó nó nhiều tiền quá thì cảm giác nó như mắc nợ vậy á, đúng không bạn? Ừm, cảm ơn bạn rất nhiều về những cái gợi ý cũng như là những cái chia sẻ rất là hữu ích với mình nha.
Đó, đúng rồi. Đó, đúng rồi. Ừm. Không có chi, mình cũng chúc bạn là sẽ tìm được, ờ, những cái quà tặng thật là ý nghĩa cho mọi người nhá. Bye bye!